Ồ, mà cái tình trạng này chả thấy có gì ngon á, là không biết là bạn thấy, ờ, thường lá là bạn, gọi là, hay gọi đồ ăn ngoài này hay là mình tự nấu ăn? Hay là cứ tất cả nói chung là tất cả loại đồ ăn nói chung đi là không thấy ngon, không thấy có cái gì thú vị luôn á?
Ừm, tất cả các loại đồ ăn trên đời là bây giờ mình không có thấy ngon gì nữa bạn ạ. Kể cả là sơn hào hải vị hay là một cái món gì rất là lạ, lâu lắm rồi mình không được ăn ấy, thì mình cũng chỉ thấy là bây giờ cái cảm giác mình ăn là chỉ để sống thôi chứ không phải là ăn để thưởng thức nữa rồi. Mình không tìm thấy cái vị ngon gì của thức ăn luôn ấy bạn.
À, cái này thì nghe cũng rất là đáng tiếc nhỉ. Thế thì cũng không biết là á cái tình trạng này nè, ờ, bạn không thấy có một cái gì nó, gọi là, hứng thú các thứ luôn, ăn là chỉ để tồn tại thôi. Ờ, thế thì cũng không biết là bây giờ á, ờ, bạn thường, gọi là, tự chuẩn bị nấu ăn hay là, kiểu, bạn cứ gọi ăn mấy cái đồ ăn sẵn thôi?
Ừm. Ừm. Thường thì mình là vẫn tự chuẩn bị nấu ăn ấy, bởi vì là mình đang sống chung cùng với gia đình mình nữa, nên là mặc dù kể cả mình có chán ăn đi chăng nữa thì mình cũng vẫn phải dậy nấu ăn cho cả gia đình mình chứ. Mặc dù mình nấu ra đấy thì mình những cái món trước đây là mình cũng nấu rất là ngon như thế đi, nhưng mà mình nấu ra mình cũng không có buồn ăn nữa. Mình chỉ để đấy cho gia đình mình ăn thôi ấy, còn mình không ăn. Ờ.
Ừm.